Я 6 лет назад приехал в Америку из России. И, м, э, 1 из причин было то, что я понимал, что в моей стране, в которой я родился и вырос, э, мне у уже не очень комфортно находиться. По политическим причинам, потому что происходило, по экономике и по прочему. И как-то это было такое очень сложное и неоднозначное решение. Мы очень долго с супругой это обсуждали, советовались и какой-то момент решили, что нет, всё-таки стоит рискнуть. Это был риск, потому что мы не знали, по сути, чё нас ждет. Но мы решили, что у нас еще ребенок маленький, и мы хотим не только себе сделать более комфортные и какие-то такие более стабильные условия, вот. Но и самое главное для своего ребенка сделать такое, чтобы <grunts> человека рос в более такой, м, <clicks tongue> среде, которая поддерживает творческих людей, каких-то вот людей, которые там могут самовыражаться как-то, вот. И нам показалось, что переезд- это будет хорошая, м, история. А, потом, э, практика показала, что действительно это было отличное решение, которое мы сделали очень вовремя. Прямо действительно, прямо вот буквально на последню на подножечку поезда з поз отходящего заскочили. Вот. Но при этом мои родители, э, которых я люблю и уважаю, тем не менее, они это восприняли очень тяжело и плохо. И п помню, как 1 год мне мать в слезах звонила и каждый раз говорила: "Возвращайтесь!" И это было очень жестко. Да, очень жестко, потому что 1 год был самый стрессовый. Э, с одной стороны, понимаешь, с одной стороны, он был не очень э, не очень стрессовый, потому что я просто работал как не в себя, и вообще ни о чем вокруг не видел. То есть у меня год пролетел моментально, и я фигачил, как вот, как папа Карло. С другой стороны, м, когда те тяжело, ты приходишь, а тебе вот эти эсэмэски и слёзные вот эти вот, э, з з записывают, и просто с тобой общаются, и и и вот эти вот. И ты думаешь: "Господи, да и так тяжело, ну как так-то?" И да, щас уже полегче стало, вроде бы. Вот уже нет такого, уже вроде как п примирение. Но тем не менее вот эти вот изменения, они, а, проходят. И и щас основная наша вот, камень преткновения- это политика, потому что я считаю, что моя страна совершает ошибку. Да. А мои считают, что нет, всё хорошо. И это просто меня вот ну, вот как это совместить? С одной стороны- мои родители, и я их люблю и уважаю, как будто бы я должен, да, должен. А с другой стороны- я вообще не понимаю, как как они могут вот такие вещи говорить. И неужели это они- это мои родные люди, которых я как будто бы люблю, и всё такое, вот. Может быть, у тя есть какие-то мысли по этому поводу?
Да, ну да. Мгм. Да. Мгм, представляю, да. Ого, ничего себе. Вау! <chuckles> Да, понимаю. Ой, это серьезно, да. Мгм. Ой, да, действительно, ты знаешь, мысли у меня по этому поводу есть, как ты сказал, я их, конечно же, озвучу. Но, э, для начала я хочу сказать тебе, что я тебя понимаю, что это действительно, м, нелегкая такая у вас сейчас семейная ситуация. Политическая а, вообще политика, сфера политики- она такая очень скользкая, и ее в целом обычно стараются избегать друзья, да, и близкие, а, дабы не ссориться, дабы не приносить вот это яблоко раздора, да. А, потому что всё-таки семья- это про это про поддержку, это про доверительные отношения, но никак не про "а мы вот за них, а мы только за них". Поэтому я понимаю, что это действительно еще на фоне того, что ты действительно переехал- тебе нужна была тогда прям больше поддержки, чем, а, режим, э, "у нас тут тоже всё плохо, возвращайтесь, мы по вам безумно скучаем" и "плохо, но хотя бы дома". Знаешь, здесь было бы лучше, да. А-а, слушай, это действительно такая история, прям, м, тяжелая. А ты пробовал уже как-то вот с родителями, м,, <clicks tongue> избегать тему политики? Вот к что у вас из этого получилось?
Ну да. Мгм. Мгм мгм. Ну да. <chuckles> Ой, это классно! Э, сначала я пытался их ну их их пере переманить в оппозиционные ряды, и я им включал оппозиционных политиков. А я говорю: "А чё вы смотрите?"- "Мы телевизор смотрим". "А-а, так вот почему! Это из-за телевизора! Он вас зомбирует". А они: "А тебя твой "Ютуб" зомбирует", да. Говорю: "Нет. Там-то всё правду говорят. Я вам щас вот покажу, кого надо слушать. И вот послушайте. Вот вам вот это, вот это это, вот вот я вам щас вот скину". И прям ссылки скидываю. Потом мы через неделю списываемся: "Вы смотрели?" "Ой, чё там смотреть?" И так далее. Я говорю И, в общем, мы начали как-то сильно спорить, жестко прям, прям жестко, прям вот чуть ли не до криков и до взаимных оскорблений. В какой-то момент мне мать выдает. Я а я а, там еще очере очередной был этот виток конфликта и в мире, э, между странами нашими. Вот, и, э, мать мне такая. Я ей говорю: "Да вот, это же неправда!" А она мне выдает: "А что, ты хочешь, э, чтобы я была была прав ну чтоб я знала правду, или чтоб я была счастлива?"
Так, понимаю, да. Ага. Нашел причину, да? Мгм. Да. <chuckles> Ого! Вот это зая Ничего себе! Что ты ответил?
Я такой И я я на тот момент. Ме ...меня это настолько шокировало! Я такой: "А, да, ну, конечно, да. Главное, чтоб ты была счастлива, мамочка". А сам про себя думаю: "Вот это щас меня просто вот Как это от отсекло меня вообще полностью от всего того, что А как же а как же вот это вс всю жизнь, что ты должен быть, э, там, добрым, э, добро, справедливость, честность, нельзя врать, нельзя обманывать и так далее?". Как будто бы, это это всё, всё рас растоп Это всё была неправда, оказывается. Короче, да, на тот момент я подумал, что всё, о политике больше разговаривать не будем. Но нет, нет, понимаешь, так как она постоянно невозможно, э, вот это вот нет, нет да и скажет. Понимаешь, я говорю, да, вот я ей говорю: "Давай не будем, д не будем". Потом она: "А чё там у вас?" Я: "Да вот так вот". "А, а они чё вот хотят вот опять"
<chuckles> Мгм. Да. Мгм. Да. Да. Действитель А они сказали нам по-другому, да? <chuckles>
"Да, да, на нас, типа, они там бочку катят опять, пытаются нас, так сказать, это самое, там раздел влияния очередной происходит?" И я: "Господи!" И я еле сдерживаюсь, я еле сдерживаюсь, чтобы опять не нагрубить и не перейти опять в в какие-то взаимные оскорбления, обвинения.
Да, я тебя понимаю. А, у тебя с переездом произошла переоценка ценностей, и ты как, э, правильный типичный иммигрант, а, ведёшь себя. Ты стараешься социализироваться, стараешься втянуться в страну, в которую ты решил пустить корни. Она тебе даёт, э, рабочее место. А, она защищает, э, твою семью, ты достаточно зарабатываешь, ты здесь всех отлично тянешь. И, безусловно, конечно, ты будешь защищать, э, эту страну. И вообще, ну, в целом, ты знаешь, так принято думать, что если вы не любите какую-то страну, в которую вы переехали,- возвращайтесь в свою родную. Не надо здесь сидеть и рассказывать, как здесь плохо. Тогда возвращайтесь туда. Вот как будто бы здесь, знаешь, логика проста. Но если уж вы здесь, ну, имейте хотя бы совесть и уважение- уважать эту страну. Вы же здесь зацепились, вам нравится зарплата. Ну, скажем так, вам нравится зарплата в долларах, вы себе много всего позволяете. Ну, это как бы, да, твоя вот ситуация, да, семейная. То есть ты придерживаешься политики, что, а, мне здесь окей, мне здесь нравится, я поддерживаю, а, руководство этой страны, и как бы я уехал оттуда не просто так. Слушай, а если мы вернёмся вот к, э, отношениям к с твоими родителями. А, скажи мне, пожалуйста, а ты пробовал, ну вот понятное дело, избегать там всей этой политической ситуации. А ты пробовал как-то создать, может быть, новую у вас семейную традицию? Ну, к примеру, а, видеозвонки по определённым праздникам и как-то стараться, а, не избегать чего-то плохого, а, наоборот, прививать новую хорошую, а, традицию. Например, вот, э, ну не знаю, какой-нибудь праздник- к примеру, здесь это Рождество, или, может быть, ваш совместный Новый год- праздник. Если вы до сих пор его и здесь отмечаете, и там твои родители, скорее всего, отмечают Новый год, а, можно попробовать вот созваниваться по видеозвонку. Безусловно, быть красивыми одетыми, сидеть за столом, может быть, и выпивать, и давать какие-то тосты озвучивать. Как тебе такая идея?
Мгм. Точно. Абсолютно! Как минимум. Мгм. Мгм. Хм. Класс. Мгм. Это звучит как чт какой что-то такое очень, э, сказочное и такое, знаешь, новогоднее по-советски, прям, когда все, э, сидят с ровными спинами, все в лучших своих, а, одеждах и так далее. Это какое-то такое ностальгическое ощущение. Здорово. На самом деле отличный совет, потому что я понял, что если я буду, э, вот какой-то такой даже, м. При п п ну за пример, э, 4 июля, да, День независимости в Америке, например, или там День благодарения какой-нибудь и еще что то такое. И, да, сделать видео и или, скажем, даже сделать звонок, а, чере через видеосвязь, показав, как вот мы всё это собираем, как делаем. И, да, это, мне кажется, очень сильно отвлечёт от политики, от прочей ерунды, которая на самом деле вообще никак мы на неё никак ни повлиять не можем, ничё с ней сделать не можем. И переключит просто на что-то более, какие-то ценности, которые понятны всем. Это какие-то семейные, нормальные такие человеческие ценности. Да, ты знаешь, круто. Спасибо тебе. Вот отличный совет на самом деле.
<chuckles> Да, да. Да, безусловно. Да, я думаю, что дедушка с бабушкой будут очень рады видеть, э, внуков, и они будут рады видеть вас. И неважно, какой у вас здесь праздник, и, может быть, даже у них этот день не праздник, но, а, отличный повод позвонить по видео и поделиться о том, что: "Давайте, пожалуйста, мы бы хотели, чтобы вы были с нами в этот день. Давайте вы с нами хотя бы на видео будете". И так мы просто будем хотя бы какие-то семейные ценности, знаешь, хоть в праздничные дни поддерживать. И, возможно, даже в скором будущем бабушка, дедушка сами позвонят и скажут: "Мы хотим с вами провести этот праздник". Это была бы отличная идея.
Мгм. Слушай, это так по-доброму прозвучало, и так как-то тепло стало. Спасибо тебе. Реально, это очень, очень классный совет. Э, и очень трогательный. Я благодарю тебя.
Да, рада была тебе помочь. Обращайся ещё. Пока.
Пока.